Ам, <clears throat> ну, допустим, чай. Я не могу сказать, что пить чай кардинально меняет то, как я сплю потом. А, или я там просыпаюсь с каким-то лучшим настроением чисто из-за чая. А, чай я, наверно, просто больше делаю как в удовольствие. Потому что мне просто вкусно <chuckles> и нравится, а, пить, но такого, чтоб он, э <clears throat> кардинально дал какой-то эффект, а, такого чая нет. Я его ну, пью просто так, можно сказать. А вот, э н-да, да, именно так. А вот йога, да- это то, что я заметила, что, а, я быстрее засыпаю
Мгм. Так, с привычка такая. <chuckles> Мгм.
после неё, и, эм, не так часто просыпаюсь ночью.
А, ага, то есть качество сна всё-таки повышается в этом плане.

Я сама по себе музыку, если честно, слушаю не очень часто, поэтому у меня нет в этом какого-то особого желания. Ам, ну, единственное, вот когда там йога или какая-то тренировка, или, может быть, долгая дорога, тогда я включаю музыку. Но вот так вот дома я как-то музыку вообще не использую. Ну можно попробовать, кстати. <laughs>
Мгм. Мгм. Так. Мгм. А! <chuckles> Ну, кстати, да. Почему-то вот некоторые люди, да, для того, чтобы там мысли привести в порядок, успокоиться немножко, уже ко сну подготовиться, знаю, что слушают музыку. Это такой вообще интересный факт. Слушай, а вот у есть какие-то такие ритуалы, которые ты ещё не ввела, а, во время перед сном, но всё-таки планируешь в ближайшее время что-то новое попробовать?